हैलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप?
जी, नमस्कार, मैं तो काफ़ी अच्छा हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। आप बताइए आप कैसे हैं?
मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आजकल मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा ट्रेंड में है, सारे लोग कितना फॉलो करते हैं सोशल मीडिया को, चाहे खबरें हों, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, जो सोशल मीडिया पे चल रही हो, रील्स वगैरह तो काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं और अगर खबरों की बात की जाए ना, तो कितनी बात उसमें, हमें झूठी भी दिखाई जाती है और कितनी सही भी रहती है। तो आप क्या क आपका क्या मानना है इस बारे में?
जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। जी, मतलब मुझे भी लगता है कि आजकल जो खबरें हैं ना, वो टीवी से पहले अ, जो नो अ, नॉर्मल मीडिया से पहले सोशल मीडिया पर आ जाती है। तो कहीं न कहीं जो लोगों को सोशल मीडिया द्वारा जो है लोग काफ़ी जल्दी जागरूक हो जाते हैं, जो भी मतलब उनके आस-पास हो रहा है। हालाँकि ये सारी जो खबरें होती हैं वो सही नहीं होती, कुछ उनमें से गलत भी होती हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो पहले मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे पहले आती हैं और असली मीडिया पे बाद में दिखाई जाती हैं। आपका क्या कहना है?
जी। अ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा खबरें पहले दिखाई जाती हैं और वो खबरें मुझे लगता है ना कि काफ़ी हद तक उसमें इतना मिर्च-मसाला रहता है, कि कहीं न कहीं ना वो गलत रहती हैं काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी नुकसान भी पहुँचाती हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है?
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, बिल्कुल मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, जैसे मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी, जिसमें काफ़ी जो है गलत जो सोशल मीडिया पर जो है खबरें फैलाई जा रही थी। कि मतलब जो पाकिस्तान ने हमारे पे ये अटैक कर दिया है, तो जिस कारणवश जो लोग हैं काफ़ी डर गए थे। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, जो असलियत है वो ही खबर दिखानी चाहिए सोशल मीडिया पर और उसी को बढ़ावा देना चाहिए लोगों को। आपका क्या कहना है?
उम, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल।